Né, vai ser animado, vai ser uma boa decoração, olha, tudo que se precisa em um réveillon, né, porque além bom passar com alguém que, né, que você goste, mas ainda uma festa toda bacana, olha só.
Né. É mesmo, né. Pois é, né, e ela, né, ela faz um doce especial, que meu marido ele não pode comer nem glúten nem lactose, ela faz um doce que é um doce eu não sei se é de origem russa, chama pavlove, pavlove.
E, ah pois é. Ah, pavlove aham. Russo mesmo, conheço.
Você conhece? E ela faz sem glúten sem lactose, u-lá-lá, muito bom.
Olha só, você tem inclusive todas as razões, os motivo para apresentar para ele.
É. É verdade, eu vou fazer isso viu?
Ah, vai sim.
Olha, olha, conversar com você né sobre isso foi bom porque, né, primeiro lugar falar já é bom porque já já sai um pouco da minha cabeça, né. Então só de falar com você eu já me sinto bem melhor. <chuckles>
Sim. Isso, isso. Já dá uma diluída. <laughs> Já dá uma diluída.
Isso exatamente, essa palavra já diluí.
Né, e alguém imparcial também, né, a gente está de fora e realmente consegue enxergar melhor a situação.
Tem razão. Então eu vou fazer isso viu, foi bom falar com você porque em relação ao réveillon já sei o que que eu vou dizer para o meu marido viu, olha, muito obrigada viu por ter me ouvido, né, e por ter me aconselhado assim.
Pronto.